Biscoff.
Ah, Biscoff, tá. <laughs>
É um biscoitinho que tem canela. É meio que um digestivo, assim.
Ah. Entendi. É, eu acho que você você tem que ter as coisas que você gosta, porque, assim, a tendência de eliminar tudo <clears throat> o que você gosta é ir pra compulsão.
Hã? É, é, acaba que é mesmo. Eu já tive uma época que eu fiz, eh eh, jejum intermitente, e aí eu comia 1 vez por dia, só que isso gerou uma compulsão bizarra e depois eu fui ler que, eh, esse tipo pode mesmo causar isso, então
Não adianta. Aham. É. Nossa, e 1 refeição por dia também é super pesado pra digestão, né. Você comer uma quantidade grande em um período pequeno deve desprender
É, acabava que eu co não era pra comer uma quantidade grande, mas aí eu falava: "Poxa, eu não vou comer.", aí eu acabava, tipo, fazendo compulsão mesmo.
<chuckles> Exagerando pra compensar. <chuckles>